Oye, a ver, cuéntame, eh, así en la cuestión de música, ¿qué canción dirías tú que, eh, en bueno, en tu idioma, que te conecta a ti con tus raíces? ¿Qué tal?
Pues, creo que hay muchas, hay muchas, eh, recién precisamente, no te miento hace un par de horas estaba escuchando canciones de de Ana Bárbara, ¿no?, que que son, este, e es es una artista mexicana de del género grupero. Y pues, es en español, que es mi mi lengua materna, mi mi idioma y pues el hecho de que también sea mexicana pues definitivamente me me conecta con mis raíces. Entonces, si te tuviera que mencionar alguna canción, diría que "Bandido" es la canción, este, más popular de Ana Bárbara y creo que es la que la que me conecta con con mis raíces porque pues se ha vuelto como parte de la cultura popular. Hoy creo que todo México conoce, e esa canción. Entonces, sí, diría que que "Bandido" de Ana Bárbara.
Ujú. Ah. <chuckles> Muy bien, muy bien. Sí. Ujú. Sí. Ujú. <laughs> Sí. Claro. <chuckles> Ah, muy bien. Sí, la verdad es que, eh, o sea, como que todo ese tipo de música, ¿no? Como que ese género en general es o sea, mm, a pesar de que ya hay muchos artistas mexicanos y tal, como que ese tipo, tanto ese como, pues, la banda o o regional, son los que se oyen más como, pues, de acá, ¿no?
Sí. Sí, exactamente. Y fíjate que que también hay muchísimas canciones de de esos géneros que que me gustan bastante y que también, pues, hacen que que conecte precisamente como como bien lo dices, eh, si si te puedo mencionar otro ejemplo, yo creo que sería "El Aventurero" de de Pedro Fernández. Sí, creo que esas canciones conectan muchísimo, muchísimo. Y creo que identifican muy bien a México porque como que tiene todo ese ese folclor, ¿no? Entonces sí, esas canciones.
<laughs> Ujú. Sí. A ver. Uy, sí, de Pedro Fernández. <chuckles> Sí. Sí, toda esa esa esa parte movida, ¿no?
Exacto. <chuckles> Sí.
Sí, se sienten muy de acá. La verdad es que, si ahora que mencionas eso, o sea, en general, Pedro Fernández, te digo, todo ese tipo de géneros, que tienen, sí se sienten muy, muy de acá. O sea, no es algo que puedas escuchar en otros lados, porque, digo, o sea, hay pop, eh, también no mexicano, y todo eso, pero pues, eso es más general, ¿no? En otros lados, o sea, también hay.
Exacto. Sí, sí, en otros lados también ahí, precisamente, como, como lo mencionas, eh, pues, es difícil encontrar también a a otro Pedro Fernández, ¿no? Como que tiene ese, ese ángel, esa chispa, que que es difícil replicar.
Y <chuckles> Sí. <laughs> Sí. Y, por ejemplo, y todas estas canciones, ¿cómo las conociste por primera vez? ¿Tal vez cuando estabas muy chico? No sé, si tal vez, ¿porque, tu mamá las ponía o en la tele? No sé.
Sí, bueno, a ver, la la del Aventurero de de Pedro Fernández, la conocí por por una telenovela, me acuerdo que
Ajá. Hasta que el dinero nos separe.
Justo. <chuckles> Exactamente. Entonces, este, eh, en algún momento la la interpretó, y y me sorprendió mucho por la cuestión del aire, ¿sabes? Ya ves que la canción Exactamente. Va rápido, aparte es es es una frase, o más bien son muchas frases, que la hace como una estrofa bastante larga. Y y prácticamente no respira, y la Aparte pues, estar entonado, estar afinado, el No, no, no, es es una cosa increíble. Y y esa diría que fue la la primera vez que la escuché. Y de Ana Bárbara, em, fue por discos, mi mis papás ponían muchos discos, cuando yo era niño en Era como que la forma en la que escuchábamos música. Y en alguno de esos discos me acuerdo que era de de puras mujeres así, gruperas, o o rancheras, y me acuerdo que había canciones de de Jenny Rivera, de de Marisela, de en fin, una combinación, ahí bastante curiosa, pero, pues estaba Bandido de Ana Bárbara, y de ahí la la escuché.
<laughs> Sí. Uy, va bien rápido. <chuckles> Sí. Sí. Ajá. Ujú. Ajá. Ah, okey. Uy, sí. <chuckles> Ah, mira muy bien. Sí fue, de igual to todo este conjunto, ¿no?, de artistas que tienen justo este tipo de música muy muy tradicional acá, ¿no? Pero mira que que te puedas encontrar con esa ahí <laughs> Sí, No, pero qué bien, qué bien. Y por ejemplo, ¿esas son canciones que actualmente todavía escuchas? O ya es como que, algo que cuando se te pone de repente y dices: "Ah, esa canción sí".
Sí. Sí, sí, todavía las escucho, digo, hubo un hubo un momento en el que sí, este, como que me daba penita, ¿no?, decir que que escuchaba esas canciones porque, pues claro, yo yo iba en la en la secundaria, por ejemplo, y aparte, pues soy hombre. Entonces, el el decir de: "Ah, mírame, este, escucho a Ana Bárbara", ¿no? Y y andar ahí cantando: "Te buscaré, bandido, te atraparé", pues, no no era como que la mejor forma de hacer una imagen, entonces, este, pues sí, sí hubo un tiempo que Exacto.
<laughs> Jum. <chuckles> <laughs> Sí. Eso es lo malo, ¿no? Que hay que hay un poco de estigma con la música todavía, y es como: "¿Qué importa?". <laughs>
Justo. Entonces, este, pues sí, sí, yo yo tenía ese como que ese estigma, y mis compañeros también, eh, no era algo que me que me gustara andar diciendo y, pues, por un tiempo sí no no escuchaba casi esa música, pero ya después, como lo dices, pues pues descubrí y entendí que que no tenía nada de malo, eh, que me gustaran distintos géneros de música y, pues, sí, ahora lo acepto con con mucho orgullo y me gusta mucho escuchar esas canciones.
Ujú Ujú. Sí. Ah, pues está perfecto, la verdad, porque sí es es algo, em, que a fin de cuentas, te digo, te pues, ter como bien dices tú, em, pues se transporta, ¿no?, un poco, justo a a lo que es la música mexicana, ¿no? Y por ejemplo, em, ¿tú sientes que tal vez, em, haya otra otro tipo de o sea, en otros idiomas, haya música que te transmita algo similar? ¿O sientes que ya es algo, em, intrínseco de la música m mexicana?
Exacto. Creo que, mm, hay artistas mexicanos que han hecho canciones en otros idiomas que sí me pueden conectar un poquito con, con las raíces que por ejemplo, Molotov. Molotov es una banda que que de repente combina como que e ese ese famoso spanglish, ¿no?, que que tiene, por ejemplo, Frijolero, Frijolero que es una canción de de Molotov, combina como que el el inglés y el español. Entonces, de repente, cantan en inglés, de repente, cantan en español, y la canción es es bastante buena. Y creo que es además es un reflejo de de la sociedad, ¿no? Y también de distintas situaciones que desafortunadamente, pues, viven muchos compatriotas en en ese aspecto de de la migración. Entonces, creo que esta canción sería un buen ejemplo de de otro idioma que me conecta con mis raíces.
Ajá. Ah, okey. Ajá. Ah, okey, sí, sí, sí. <chuckles> Sí. Ujú. Sí, claro. Sí. Sí, pero es cierto, ¿eh? O sea, como que la parte del idioma, incluso en la canción, es como que parte de, pues, de la como dirían no, no sé com no sé, las sí ¿las canciones tienen trama? <chuckles> Porque diría de la trama de la letra, este, el punto, ¿no? El tema en general de la letra, entonces sí es muy interesante, ¿no? O sea no no lo había pensado, pero es cierto que a pesar de que, o sea, está en otro idioma, pero juega parte de la lírica pues.
<chuckles> Sí, sí, sí. Exactamente, sí, sí definitivamente y y y en ese, mm, como en en esa, ¿cómo decirlo? En esa mezcla, en esa combinación, eh, pues deja ver también la parte de, pues, de compatriotas que efectivamente n no están en el país, ¿no? Y que están en en otros países y que incluso representan, pues inc la la mayor parte de de la población de del vecino del norte, ¿no? Entonces, em, pues, creo que también expresan muy bien las raíces de de esas personas también, porque al final, pues, s son son mexicanos, ¿no? Y y y se sienten mexicanos y y pues esa esa canción lo lo refleja bastante bien.
Sí. Ujú. Sí. Sí. <chuckles> Sí. Sí, claro. Y, por ejemplo, ¿tú qué piensas de tal vez estas personas, o sea, de las personas, eh, estadounidenses, pues sí, porque vienen siendo estadounidenses que se d dicen latinos, o dou tú sientes su música así como latina o sientes que ya es como, eh, un intento de tal vez?
¡Ay! Ese eso está difícil, ¿sabes? Em Sí me cuesta un poquito aceptarlo porque, pues, tal cual lo dices, ¿no?, si si tus orígenes no son meramente en en Latinoamérica o en alguno de de estos países, eh, pues latinos, a lo mejor de de Europa, ¿no?, este, no
<laughs> Ujú.
Pues no siento que que tengas que
Que realmente dé, ¿no?, esa vibra también.
Exactamente, que no Pues sí, no no no, ¿cómo decirlo?, no ponerse ese título, ¿no?, que que no Como diría un luchador, no te corresponde, ¿no?, este, <chuckles> entonces, em, pues creo que desafortunadamente pasa en
Sí. <laughs>
pues para, ¿cómo decirlo?, para encajar, ¿no?, para encajar y para porque claro, las personas que dicen: "Amo México", se ha dado mucho últimamente que No sé si tú lo has visto, pero hay videos de reacciones a la música de México de de todos lados, ¿no?, que si españoles reaccionando a música mexicana, este, rusos reaccionando a música mexicana, eh, mucha gente de muchos países reaccionando y dicen: "Amo México", ¿no?, y, "me encanta México y me encantaría vivir allá", y cosas así, se hace se se derriten, ¿no?, en cumplidos por por México y eso hace que la gente de México, pues, precisamente los los siga, pero, pues, habría que analizar hasta hasta qué punto sí es cierto, ¿no?, y creo que en en el caso particular de de esta gente que mencionas de de Estados Unidos, pues, mm mm, me me cuesta creerlo que sea algo genuino.
Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. <chuckles> Sí, porque hay uno que otro, porque, por ejemplo, ahorita pienso en artistas ya más, eh, de otra época que sí son de otros países pero pues como se consolidaron haciendo música aquí pues uno ni siquiera o sea, como que a pesar de que sabes que en otros países o sea, por ejemplo, Rocío Dúrcal, ¿no?, que no es mexicana ni nada, pero, pues, su música se escucha mucho aquí y no l no la sientes tan de ajena, ¿no?
Claro. Sí, sí, ese es un muy buen ejemplo, pues, está también, eh, Amanda Miguel, ¿no? Está eh, bueno estaba Diego Verdaguer, también. Em, pues sí, muchos artistas <laughs> Exactamente, era eran otras épocas. Y y pues, bueno en en ese sentido pues sí, eh, gente a lo mejor que sí se va, este, haciendo, ¿no? Que va haciendo su carrera en en en el país, pues, comprendes que que tenga ese ese cariño, ¿no? Creo que actualmente, eh, Natalia Jiménez, me parece que que también es es es española, creo. Entonces, em, pues, ella creo que es un un buen reflejo, porque pues desde que estaba en La Quinta Estación, pues, estuvo mucho, mucho en en México, e incluso me acuerdo que tiene un video con con El Místico, ¿no? Que es un luchador muy popular en México, entonces, como que si rescata esos esos temas, ¿no? De de la cultura mexicana, que t puedes decir: "Okey, bueno, si ella lo dice, está bien", ¿no? <chuckles>
Mm. Sí. Sí, sí, sí. Digo justo eran otras épocas. <chuckles> <laughs> Ujú. Sí. Ah, sí. Sí, creo que sí. Sí. Ajá. <laughs> Sí. <chuckles> Sí, eso eso su el te digo que, o sea, es como que otro tipo de artistas, porque tú sabes que no es como que con la intención que lo hacen los otros, ¿no? No, no es tanto como por marketing así, ¿no? Y además, porque ya naturalmente, e eventualmente, con el paso de los años, pues, se fueron formando la carrera aquí, ¿no?
Exacto. Justo sí, así como lo dices, la verdad es que, pues, en en ese sentido es comprensible, pero sí hay gente que que solo se quiere colgar de de
Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, por ejemplo, este, regresando también un poco a, pues, a la música que tú escuchabas, <chuckles> o no sé, este, o sea, porque hablando de esto pensé, por ejemplo, que Luis Miguel no es no nació en México. <chuckles> O sea, sí creció aquí, pues, su familia es de acá, ¿no? Entonces, nada más fue como que de nacimiento en Estados Unidos, me parece. Eh, pero, por ejemplo, no hay música así que tal vez te recuerde, eh, los festivales de la escuela, tal vez, eh, no sé, a algún tipo de música así también un poco, pues, ya más tradicional que digas: "Oh, esta cuando escucho esa me transporto a esa a esas festividades", por ejemplo.
Sí, mira, eh, pues, te podría decir las más clásicas, ¿no? Que si, que si el Cielito Lindo, que si, este, pues, el propio himno nacional, ¿no?, em, pero creo que hay una que, que particularmente me me llegó, y que me trae buenos recuerdos, precisamente de de la Revolución Mexicana. Entonces es bueno, a ver, no recuerdos de de la Revolución como tal, porque, pues, yo no estuve, ¿no? Pero recuerdos como que de de la celebración de los aniversarios de de la Revolución Mexicana, eh, y es la las ade Las Adelitas me parece se llama la canción. Eh, y y me gusta mucho, porque la descubrí precisamente en en la secundaria en en esas ceremonias que se hacían de de homenaje a a los aniversarios de la Revolución Mexicana, y algunas compañeras la cantaron y cantaban muy bien. Y me acuerdo que que lo disfrutaba mucho, porque aparte la bailaban también, ¿no?, como que estas danzas folclóricas. Y y me acuerdo mucho del coro de: "Y si Adelita se fuera con otro", y me gustaba mucho, me gustaba mucho.
Ujú. <chuckles> <chuckles> Sí. Ajá. Ah, okey. <chuckles> Sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ujú. Mm sí. <chuckles> Sí. Sí, sí, es muy tradicional. La verdad es que sí. Y es música que uno ya no escucha de los festivales de hoy en día que hacen de los niños. O bueno, no sé si te ha tocado ir actualmente a alguno, y ya, o sea, es música que ya no se oye. <chuckles>
Esa sería. <chuckles> Mm, pues, afortunadamente no me ha tocado ir a ninguno, este, pero no no dudo no dudo que que sea algo que que ya no se escuche porque, ¡ay!, es que sí ha ha han cambiado mucho las generaciones, ¿no? "En mis tiempos", dirías tú, sí se, este, sí se apreciaba la buena música, ¿no? <chuckles>
Ujú. Sí. Sí. <chuckles> Eh, lo dijimos como si fuéramos todos viejos, ¿no?, pero <chuckles>
<laughs>
no, pero sí, la verdad es que sí ha cambiado. Y y digo, al final, pues, ya, es diferente también la música que, pues, tal vez ellos ya relacionan un poco más con México, o sea, tal vez un poco ya más actual, ya no tanto los géneros como los que mencionas al principio. O sea, no creo que un niño relacione a Ana Bárbara con música mexicana, entonces, sí ya ya es cosa también de se siente un poco lejano decir nuestra generación, ¿no?, pero <laughs>
<laughs>
ay, pero, pues, te agradezco mucho por contarme, pues, tu experiencia, y y, pues, estas canciones que que te transportan y que te recuerdan, pues, lo que es, eh, la música mexicana, ¿no?
No, pues, muchas gracias por por tu atención, por brindarme el espacio. Y la verdad es que sí, muy buenas canciones que desafortunadamente, pues, a veces se se pierden un poquito, muchas gracias.
<chuckles> <chuckles> Sí, <chuckles> cuídate.